بُص يعني أنا، بابايا ومامتي كانوا بيسمعوا المزيكا يعني، مامي بتحب وردة جدًا.
امم.
وفهُم كانوا بيسمعوا المزيكا دي، فإحنا بس عشان إحنا كُنا صغيرين شوية أنت عارف طبعًا فرق الأجيال فإحنا كان بالنسبة لنا لأ، المزيكا دي إحنا لأ، إحنا عايزين بقى الجديد وعمرو دياب ومصطفى قمر ومش عارف إيه، آآ بس طبعًا، لمّا كبرنا يعني، أنا في المرحلة العمرية دي، أنا بقيت أسمع الناس القديمة دي عادي جدًا، وبقيت أتبسط منهُم جدًا، بس وإحنا صغيرين كانت كانت أختي الكبيرة هي اللي مسيطرة على الموضوع ده، لمّا كبرنا بقى شوية، من كتر ما هي خلاص، بقت بتحبِّبني في المزيكا أوي، أنا يعني ميولي اتجهت للمزيكا الغربي شوية.
أكيد. تمام أيوه.
يعني أنا كان عندي كده آآ obsession أو انتماء فظيع لمايكل جاكسون وأنا صغيرة، فبقيت بقى أنا اللي هو بيقول لها بُصي، أنا عايز أسمَّعِك أغنية وبتاع أشغَّل لها مايكل جاكسون <laughs> وهي تقول لي: "أنتِ هتسّمعيني أنا أغنية؟" <laughs> ده أنتِ كبرتِ على إيدي، قلت لها: "يا ستي ماشي." <giggles> قلت لها بالض بالضبط <giggles> بالضبط كده.
امم. <giggles> طبع هي اللي معلِّماكِ المفروض الموسيقى، وفي الآخر أنتِ اللي تفوقتِ عليها في ال في الذوق كمان. <laughs> طيب، بس يا ترى آآ يعني ذوقِك دوَّة آآ غيَّر ذوق البيت والّا برضه كنتِ أنتِ يعني ده ذوقِك أنتِ الشخصي؟
آآ لأ، بُص هو كان ذوقي أنا الشخصي وبعدين بقى أنا لمّا كبرت بقت المزيكا هي ال يعني، شغفي الوحيد في الحياة. ف فطبعًا، الأذواق بتتغيّر جدًا.
امم.
بس أنا حاليًا يعني مثلًا، زي ما باقول لَك كده أنا بقيت أسمع كل الناس. وبارجَّع الفضل لأختي. لإن هي اللي حبِّبتني في المزيكا من وأنا صغيرة. آآ بس دلوقتي بقى، بقيت باسمع كل حاجة.
تمام.
طبعًا مع الأحداث وكده فأنت برضه بتتجه إن أنت عاوز تبقى عندك آآ يعني background كاملة أو رؤية كاملة لل as long as أنت بتحب حاجة فهتبقى عايز تبقى عارف الbackground كلّها بتاعِتها فأنا بقيت أسمع كل حاجة آآ تِكنو، وچاز، وعربي، وقديم وجديد و وRap و علشان د أب أبقى مُلِّمة بس أنا في الآخر بيبقى عندي برضه الtype بتاعي اللي أنا باحب أرجع له كل فترة.
أيوه. امم، امم طيب عظيم، طَب ويا ترى بقى في موقف مُعين مثلًا، ارتبط بموسيقى مُعينة أو حدث معين حصل معاكِ في حياتِك في البيت خاص بموسيقى معينة؟
آمم سؤال حلو، بس خلّيني أفتكِر كده.
أو هاقول لِك حاجة تانية مثلًا، هل مثلًا في موسيقى مُعينة كنتم بتختلِفوا عليها وكنتِ أنتِ بتحبي مثلًا تسمعيها أكتر مثلًا منهم في البيت، فدايمًا كان دي بتبقى وجه خلاف، لكن دي حاجة مُحببة ليكِ مثلًا؟